Gusto ko sanang magpatulong pa'no ba makahanap ng damit na bagay sa'kin kasi, ah, madami naman akong damit kaya lang feeling ko, pa'no ba minsan kasi parang kahapon lang nagtanong sa'kin yung asawa ko parang "saan galing ng damit mo?" Hindi ko alam kung, um, tapos ngumiti siya hindi ko alam kung bagay ba sa'kin yung damit or or hindi maganda hindi ko na rin kasi tina tinanong kung ano ba pero mahilig kasi ako mag-ukay. So, nagustuhan ko lang yung yung tela kasi ang sabi ko sa kanya, um, "Binili ko kasi, komportable ako," parang ganun. Pero pa'no ba makahanap nung damit na kahit komportable ako pero bagay sa'kin? Ano ba yung mga dapat kong isipin pag bumibili ako ng damit?
Ah. Siyempre, eh, yun din unang-una yung komportable ka yung tela na hindi mainit sa katawan. Oo depende kasi 'yan, eh, sa, ah, ano bang klaseng damit saan mo susuutin ba sa event o sa, ah, pang bahay lang or pang mall lang? Oh, hmm.
Mm. Mm. Mm, yung pang panglabas panglabas-labas parang gano'n kasi sa bahay hindi rin ako ma mapili. Eh, si mama, si mama nga <chuckles> minsan kaya dati parang, "Basahan na 'yang damit mo," tapos sabi ko, "hindi kasi gusto ko malambot yung tela parang," ganun. <chuckles> Ganun kasi ako, more on mas komportable ako pero yung pag lalabas kami pa'no ko ba mami mame-make sure na bagay sa'kin yung yung damit parang ganun?
Mm. Yung pinakaunang key, susi. Yung comfort, yung komportable ka. Pero teka kanina nabanggit mo, tinanong ka ng husband mo sabi niya sa'yo "saan galing 'yong damit mo?"
Mm. Oo.
Ayan 'di ba? Yan pag ka bibili ka ng damit kung meron sanang time magpasama ka sa kanya, siya 'yong gawin mong tagahusga.
<chuckles> Kasi kapag nagpapasama ako sa kanya sabihin niya, "ang tagal mo" parang ganun tama na 'yan nakailan ka na gano'n. <chuckles>
Ganun talaga. Kaysa naman makapili ka ng ano, "Mamaya pakakapili ako ng damit 'di mo na naman magugustuhan, sasabihin mo na naman 'saan galing 'yong damit' mo," oo 'yon 'di ba? <laughs> Oh, 'yon basta 'yong pinakaunang susi 'no, kahit gaano kaganda yung damit hindi ka naman komportable. Oh, hin hindi mo madadala ng may kumpiyansa, 'di ba? So, kailangan 'yong comfort talaga sa pagsusuot mo, 'yon isa 'yon na mga dapat na isaalang-alang number 1 'yon. Tapos isaalang-alang mo rin yung kulay ikaw ba ay mataba, payat, matangkad, bansot yun puwede rin.
<gasps> <chuckles> Hmm. Mm.
'Key, pagka mataba ka mga medyo dark. Dark blue o kaya black. 'Yan para medyo slim 'yong dating kapag tinignan ka.
Hmm.
Ayun.
Hmm. Ang uso ngayon 'yung kuwan, 'yung parang, um, ano anong tawag nila do'n 'yung parang pinapakita nila yung kulay do'n sa mukha mo tas parang puputi ka or iitim ka depen depende sa kulay? Parang parang summer autumn mga gano'n? Saan saan ba saan ba makaka-try ng mga gano'n? 'Di ba, mahal do'n mga gano'n?
Mm. Mm. Hindi naman. Meron din 'yan sa mga department store, sa mga boutique. Yun meron namang mga nag-aasist diyan.
Hmm. Oo nga ka napansin ko rin yun. May mga may mga kulay talaga na feeling ko ang itim-itim ko 'pag 'pag sinusuot ko. Pero yun nga kasi dahil komportable ako dahil sa tela, parang go lang. Wala 'kong paki.
Mm. <laughs> Oo. Parang ano, 'no, walang perfect ano, pero makakakuha ka ng perfect na komportable ka na bagay na bagay pa sa'yo 'yong kulay. Siyempre ibabagay mo rin sa edad mo. At saka 'yon, 'yong mga lugar na pupuntahan mo.
Mhm. Oo.
Ayun.
Tama. Um, ano pa ba, ang puwede kong isaalang-alang para yung mga damit ko, eh, bagay sa akin?
Mm. Puwede rin yung presyo isaalang-alang mo rin yun. Eh, baka type mo nga, eh, napakamahal naman. Eh, baka pags
Ah, naku. Cheap talaga ako, cheap ako sa damit. Hin hindi, hi yung 300 parang gano'n, parang, "Ha? Ayoko nga." <chuckles> Parang namamahalan na ako sa ganung mga damit. Kaya nga mahi mahilig ako sa ukay.
Mm. <laughs> Ah. Ano ba yung ano? Ano ba yung shape ng katawan mo? Payat, mataba, chubby, ano ba?
Sakto lang. Uhm, oh, parang sa BMI ko kuwan, ah, normal, sa sa height ko tsaka sa and then, ang maganda din sa'kin, kaya madami akong damit, yung size ko nung high school, high school, college, hanggang ngayon, same pa rin. Kaya yung mga damit ko noon, nasusuot ko pa rin talaga. Parang nagge-gain man ako ng weight, pero mamaya babalik din, gano'n. Kaya although ngayon ulit, parang feeling ko nga, nagge-gain na naman ako kasi siyempre di ba December, <laughs> puro kainan ganiyan, kaya kailangan din isaalang-alang talaga yung diet. Oh, parang parang yun nga, mamaya kakain na naman ng madami, 'yon. Kaya yun din minsan, bibili ako ng damit na yung kuwan din, um mm, mm, para although minsan, yun nga may mga damit ako na a medyo maluwang. Kasi nga may time na medyo, uh, tumataba ako ta's 'pag isusuot ko, 'di parang sakto lang. Pero meron din akong mga damit na medyo pang ma pang shape ba, tapos 'pag isusuot ko na, parang "hala, ang ang payat mo pala", parang ganun sila kasi kasya pa rin naman, parang gano'n. 'Yon, yun lang. May may kailangan ba kailangan ba tiis ganda para <laughs> para laging, laging, "uy, ang ganda," ganun. Pero minsan nga kasi 'pag yung komportable nga kasi ako, yung alam mo yung minsan mga mga kahit medyo maluwang-luwang konti, para alam yun, kahit na galaw-galaw ka, hindi hindi hindi ka mag-alala pa
Sakto lang. Hmm. Maganda. Hmm. Hmm. Ay, oo nga. Nakakapayat. <clears throat> Hmm, mm. Mm. Pagka ano? Oo nga ano. Oo. Oo, maganda yung ganun. Kahit na <clears throat> gumagalaw-galaw ka, pero tama yung fit sa'yo, komportable ka pa rin. Oo. Ngayon pagka gusto mo namang medyo mataba-taba ka tignan, siguro ang isuot mo yung mga ano ba 'yon, yung may mga horizontal line, 'yan, 'yan, nakakataba 'yan.
Mm. Mm, mga pattern. Oh.
Oo, mga ganung damit. Baka gusto mo namang matangkad ka tignan, yung mga vertical line naman, puwede 'yon. Oo.
Mm.
Nakakapayat din yung mga ano checkered. O kaya lang parang 'di naman masyadong uso yun.
Mm.
Mm.
Ah, mahilig din ako sa sa vintage actually. Na na mga mga dress yan. Ah 'yon. Kaya madami akong ganun. Kasi, yun din, yung mga damit din ng mga tita, mama, namamana ko. As in, kasi mas maganda yung tela noon compared sa tela ngayon. Parang ang bilis ma masira yung mga damit ngayon eh. Eh, samantalang yung mga damit nila noon hanggang ngayon, nasusuot ko pa rin.
Ayun. Mm, maganda 'no? 'Yong ano pala, 'yong katawan mo naman hindi naman talaga siya maselan o mapili sa damit. Madali ka lang hanapan ng damit. So siguro sa'yo isasaalang-alang mo lang yong tela tela lang talaga. Tsaka iyong color na gusto mo. Mm, ayun. Pero mm.
Mm. Mm. Mm. Yun nga eh. Actually yung um, speaking kay mama, nung huling umuwi ako tapos me yung kapatid ko kasi binigyan kami ng binigyan niya si mama ng damit. Tas nakakita ko parang, "Hala, ang ganda! Gusto ko yan!" Tas sabi ni mama, "Hindi, sa akin." "Hindi akin na lang," gano'n. Pero ending, yan binigay din niya sa akin pero sabi niya pag ayaw mo na, sa ibalik mo sa akin ganyan. Kaya parang ganoon nagpapalitan kami ng damit na na yan, mag-ina. Minsan pag yun nga pag may ayok yung mga damit ko din tas 'yon binibigay ko sa kanya. Tas pero yung kapatid ko kasi, mas maliit. 'Yon siya yung hindi namin maka ma-share-an ng damit. Kami ni mama medyo kahit papaano, medyo magka-height konti. Yung kapatid ko kasi nga maliit.
Mm. Alam mo kasi mm, alam mo 'yong mga ano may edad na kagaya ng mama mo, meron yan mga magagandang damit dati, na bumabalik pa sa, panahon natin ngayon. Na talagang magaganda na mata-type-an mo. O baka ano, pwede kang mangalkal doon sa wardrobe ni mama mo.
Mm. Mm. Mm. 'Yon talagang ginawa ko pati sa tita ko eh. <chuckles> Merong mga may mga damit sila sa akin na hanggang ngayon, yun nga, na ah, may time pa noon na 'di ba parang uso pa yung electric pleats ng mga palda ganyan. Tas yan may mga palda kong ganyan. Tas yung iba nagugulat, "Saan yan, saan galing yan?" Tas yan, "Sa tita ko." Ganun. Kaya 'yon Mm. Pero yun lang. Minsan hindi rin ako sure kung bagay sa akin. Basta nagagandahan kasi ako sinusuot ko lang eh kahit
Ganda 'no? Hindi. Pagka ano, minsan tama rin 'yong ano 'yong paningin na nagagandahan ka. I-try mong isukat. Malay mo totoo pala yung nakikita mong sarili mo. "Wow, ang ganda. Bagay pala sa iyo." 'Yon, pwede 'yon. Tapos, pagka, sinukat mo nagandahan ka bagay sa'yo, pwede kang, ah, humanap ng gano'ng tela tapos magpatahi ka sa mananahi.
Mm. Mm, oo. Yun yun din yun. Actually, oo nga nos Buti nabanggit mo yung sa mananahi. May mga bago akong friends na magaling magaling magtahi. Kaya, 'yon ita-try ko rin yun. Kasi dati din yung mga damit din nina mama, yun nga, mga tita ko, mga patahi eh kaya alam mo yun um, custom-made talaga. Parang tailored. Hindi yung parang pang mabilisan ngayon na mga damit na mass-produced parang gano'n. Hala, sobrang salamat sa pakikinig. Um, na parang na-validate yung feeling ko doon sa sa pag paghanap ko ng damit eh 'yon na yung basta komportable ako eh, bagay sa akin. Yun yung pinakamahalaga.
Mm. Yun. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Minsan ano, pwede ka rin kumonsulta sa mga mananahi, 'yong talagang meron na silang mga sariling shop. May mga available silang tela. Pwede kang kumonsulta, para makahanap ka ng mga damit na babagay sa'yo lalo na kung gagamitin mo sa event.
Mm. Mm. Ayun. Thank you ulit. Malaking tulong yung mga nabanggit mo sa'kin para mas, magkakumpiyansa ako sa sarili na bagay nga, yung mga suot ko.
Mm. Oo, walang anuman at salamat din, okey, sa pakikinig mo sa aking mga suggestion. At sana, magustuhan mo at makapili ka ng mga tamang damit na babagay sa'yo at komportable kang suotin. Sa kahit na anong oo, kahit na anong okasyon man yan o pang everyday wear lang, o 'yon sana ma-enjoy mo 'yon.
Oo naman. Mm. Okey. Um, magsasabi ulit ako. Manghihingi ulit ako ng opinyon mo sa susunod. Salamat.
Okey, thank you rin.